Ну такое, как бы нормальный возраст, в принципе. Не так сильно уже надо мама, как вот, например, это же не 2 годика.
Ну да да. Так. Конечно! В том-то и дело, что они уже все, как бы, ну, такие вполне себе организованные люди, э. Вот поэтому уже, как бы, ну, они много на себя и по дому уже, знаешь, могут взять. То есть уже это не то, что там, э, в 1 лицо, да, ты там существуешь, есть домашние, как бы, этот, ам
Мгм. Мгм. Ну да. <laughs> Ну. Ну, вот и судя по твоему рассказу, я сделала вывод, смотри: то ли ты вот просто с детьми полностью отдаешь себя этой работе мамы, или ты же, вот как щас говоришь, ты полностью загружена, работая на работе. То есть, а как же вот совмещать, можно вообще или нет?
Мгм. Мгм. Да, слушай, конечно, можно. Но видишь, всё равно не получится такого, что ты как бы вот, э, ну, то есть по времени 50/50, конечно, нет, не получится. Ну, это просто невозможно. Я не знаю. Ну, то есть, может, такие люди, покажите мне их, пожалуйста. Нет, мне такие пока
Никак. <laughs> В интернете блогеры есть какие-то?
А, да, конечно, да. Ну, вот разве что они, да, м, н вот. Н вообще, все я, как бы, живые люди, с которыми я знакома. Какой-то перекос есть всегда. Мне кажется, что тут важно, как бы, находить какое-то такое соотношение, баланс. Я даже это слово н не скажу, именно соотношение, которое тебе лично будет норм, да, которое у тебя будет.
М. Ага. Мгм. Да. То ли да, ну, вот у тебя какое соотношение всё-таки сейчас?
Да, ну, на данный момент, наверно, у меня где-то 70/30, да, 70- это времени, которое я провожу, соответственно, вне дома, да, там на работах, их несколько у меня, да, и 30- дом. Но зато, но зато, понимаешь, а, есть же у этого и преимущества, у такого, э, распределения.
Мгм. М.